Ồ, ý là càng ngày càng quá đáng nha. Ờ, ưm, như kiểu, ừm, nhờ phải là trên cái cương vị là bạn, chứ không phải là, à, bạn, ưm, là một khi nào đó cả, đó, người ta mình tại vì, à, họ ch nữa. Ờ. Khi bạn nhận thấy dược vấn đề đó bạn thay cũng như là muốn, à, nó như thế thì mình thấy đó cũng là một cái tín hiệu tốt rồi. Đó, thì sẽ gợi ý cho bạn một vài cách nha.
Đúng rồi. Thực sự. Ừm. Ờ.
Nhưng mà, ờ, khi mà bạn, à, nghĩ là bạn nên, a, thay đổi, nên nói không với những cái tình huống đó, thì, à, bạn biết là bạn muốn như thế rồi nhưng mà bạn nếu mà bạn nói ra đi, bạn lo lắng về cái điều gì nhất?
Thực ra á bạn là mình cũng từng nói không rồi á, chứ hông phải hông đâu. Ờ, ví dụ như cái người cô đó đi là thực ra là mình nói cũng hông phải là mình nói xạo mình nói thật á là tại vì nhà của cô mình á thì nó có lầu và nó rất là bự, cho nên cái việc mà mình chăm con mình sẽ rất là cực tại vì con mình nó đi lên đi xuống lỡ nó té cầu thang này kia, kia nọ sao. Cho nên là mình cũng thực sự lấy cái lý do đó và mình cũng nói luôn là mình hổng có làm việc được thì cái người cô này mới nói là, kiểu, cũng hơi bị, ơ, không vừa ý á, thế cũng nói là, ờ, "Thì bây giờ cô trả tiền cho con chứ có bao nhiêu đâu." Nhưng mà thực ra á ví dụ như 1 tháng đó mình kiếm được bao nhiêu đó đi thì cô mình đưa á thì chắc là, trời ơi, chắc được 1/10 của cái phần đó thôi. Đó, thì đâu có bõ bèn gì đâu mà này mình còn cực hơn. Tại vì á mình phải chăm con mình, tại vì hông lẽ mình cứ ép nó trong phòng, mình nhốt ở trong phòng hoài đâu có được, mình phải thả nó ra, mà nó đi cầu thang như vậy á, mà nó rất thích đi cầu thang nha tại vì con nít cái tuổi nó rất thích leo trèo luôn. Đó, thì mình cũng lấy lý do mình cũng nói rất là kỹ càng. Và một cái quan trọng nữa nà là mình cảm thấy hơi bị bức xúc là tại vì nhà có chó mà con mình nó còn bé nữa, mà hổng có cảm thấy lo lắng, hông có cảm thấy là lo lắng về mức an toàn hay sao mà cứ ép mình là phải đem con mình qua để chăm thôi. Đấy, thì mình có từng ừm, mà mình lại hông có nói cái vấn đề là con chó nó nguy hiểm gì cả, tại nó cũng nhạy cảm á, mà mình chỉ nói vấn đề là mình thất nghiệp cả tháng trời. Đó, hông mình cũng từng cố gắng nói là không rồi, nhưng mà có vẻ như mình cũng còn cả nể á bạn, cho nên là, kiểu, cứ dí dí mình vậy á, cái mình cũng hổng biết phải nói sao tiếp tục luôn.
À. Ừm. Trời ơi. Ờ, đúng rồi. Ừm. Ôi giời ôi! Ừm. Mình hiểu. Thế á, ôi, nói chung là bạn cũng có từ chối rồi, nhưng mà dường như là nó cũng không hiệu quả, đúng không? Thế thì, ừm, chồng của bạn thì sao? Chồng của bạn có có, a, ưm, quan tâm, cũng như là, a, à, từ chối, ưm, những cái vấn đề đấy chưa?
Ừm. Ừm. Đúng rồi, cho nên ừm. Ờ, rồi.